Esatto, esatto. Ecco questo, uhm, vedi è uno dei forse delle prime cose che io ho, mhmm, imparato da da questa mhmm, insomma da questa situazione, sì, ma anche perché, mhmm, voglio dire, a a a a volte le cose si acquisiscono anche con una certa maturità e, mhmm, a volte anche sbagliando. Quindi, in questo senso io ho imparato a mie spese, devo dire la verità, uhm, magari a essere un attimino più selettiva, ma anche nel raccontarmi. Uhm, selettiva anche in quelli che sono magari n non lo so, la mia vita esatto, mh-mh.
L'amicizia è andata male, <chuckles> okay. Okay. Gli argomenti da presentare in u mhmm, in una una conversazione.
Sì, sì, sì, sì, proprio in questo senso.
Ehm, tu però tu tu però questa diciamo, a questa conclusione, no, a questa diciamo insegnamento, ci sei arrivata, uhm, subito dopo o comunque c'è voluto del tempo inizialmente, e provavi tu altre emozioni per questa situazione che si era andata a creare, all'epoca?
Mh-mh. Beh, beh devo dire la verità, che all'inizio ero un po' confusa, perché proprio mhmm, magari anche la velocità come è successo, uhm, tutto insomma questo discorso e come si è sviluppato, è stato, voglio dire, quasi in meno di 2 settimane; quindi la cosa è andata a, mhmm, ehm degenerare in questo senso molto velocemente. Uhm, e, ehm e all'inizio sì ero confusa, non sapevo insomma dove uhm, dove aggrapparmi ma a quello che era una spiegazione, perché a volte le persone tendono a volere semplicemente delle spiegazioni, no non è che
Per avere una chiusura del quadro generale, diciamo. Un punto.
Ma sì, per avere una chiusura, per per capire perché a volte, uhm, io mi sono molto anche, uhm, autoanalizzata, nel senso ho ho ho mi sono posta la domanda: "Forse ho sbagliato io qualcosa." Sì, sì ,si, sì.
Ti sei messa un attimo in discussione, nel nei comportamenti verso questa persona. Per ved okay.
Assolutamente sì. Nei confronti di questa persona e poi, ehm, uhm, più, uhm, su larga scala, uhm, sui comportamenti che io ho avuto con le altre persone, perché ho iniziato a pensare: "Ma, può essere che io abbia sbagliato anche con le altre persone, non me ne sia resa conto. Forse ho agito in modo sbagliato." E in realtà, dopo diciamo questa fase iniziale di confusione, ho iniziato a mettere, diciamo, i tasselli, uhm, in ordine, no, in questo senso, a capire che cosa avesse portato questa persona a tanto. Ad oggi non ho ancora una reale, uhm, risposta assolutamente, sai, perché u una persona che si comporta in questo modo solo lei può darti il motivo per il quale si comporta così.
Spiegazione, okay. Certo, perché non è mai stata chiara, così con te, praticamente.
E esatto, esatto. E quindi, uhm, diciamo che io, mhmm, dopo la fase di di di confusione, dopo aver messo i tasselli a posto, ho anche capito che a volte va bene mettersi in discussione, ma non è giusto poi autocriticarsi poi così tanto.
Sì, tra tutte le colpe per forza di cose, per cose che magari non sono dipese neanche da da da noi, no, da noi stessi. Ehm
Mh-mh, esattamente, esattamente.